ครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือตอนเนี้ยครับ ต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจหน่อยครับ เพราะว่ารู้สึกว่า มันหมดไฟนะครับ อ่า หมดไฟในที่นี้ก็คือ หมดไฟในการทำงานนะครับ เพราะว่าบางทีเนาะเราเผชิญกับปัญหา แล้วก็ความเครียดหลาย ๆ อย่างนะครับ จนรู้สึกว่า งานที่มันทำอยู่ มันมีความถาโถมมากยิ่งขึ้น ผนวก อ่า บวกกับ อ่า มันมีสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เลยทำให้เกิดความกังวลเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ พอเรายิ่งคิดมากเท่าไร ก็รู้สึกว่า มันยิ่งจะท้อถอยมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็ขาดแรงจูงใจในระยะยาว แล้วก็มีความหมดไฟด้วย ก็อยากจะขอคำแนะนำ หรือว่าให้กำลังใจหน่อยนะครับ
อืม ด้วยความยินดีนะคะ ก็ต้องบอกคุณก่อนเลยค่ะว่า ความรู้สึกแบบนี้นะคะ บางครั้งก็หมดไฟบ้าง หรือว่า เอ่อ ร แรงจูงใจหายไปเนี่ย เกิดขึ้นได้นะคะกับทุกคน อย่างที่คุณบอกเลย เพราะว่าแต่ละช่วงชีวิตของเรา บางทีมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น แล้ว <smacks lips> ก็ทำให้เราแบบ เออ หมด อ แรงจูงใจ หรือว่าไม่มีไฟ อ่า ในการทำงานบ้าง แบบนี้นะคะ ตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่า เข้าใจความรู้สึกของคุณ ณ ตอนนี้ ทีเนี้ยค่ะ ขอสอบถามนิดหนึ่งได้ไหมคะว่า เอ่อ ความรู้สึกเนี่ย หมดไฟ หรือว่า เอ่อ หมดแรงจูงใจเนี่ยค่ะ มันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอะคะ?
อืม อ๋อ โอเคครับ ถ้าถามว่าตอนเนี้ย เอ่อ ความรู้สึกหมดไฟแล้วก็แรงจูงใจอะหมดบ่อยแค่ไหน ตอนนี้รู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ไว ทุก ๆ วันเลยครับ เพราะว่าบางทีเนาะ อ่า เรื่องของงานนี่ครับ เราไม่รู้ว่างานที่ทำอยู่ ณ ตอนเนี้ย มันจะมีความมั่นคงมากแค่ไหน เราจะสามารถทำได้นานไหมนะครับ เพราะบางทีเนี่ย อ่า อาจจะเกิดความกังวลหลาย ๆ อย่างขึ้นนะครับ แล้วถ้าเผื่อวันหนึ่งมันหายไป เราจะทำอะไรดีนะครับ ซึ่งก็ยังไม่มีแผนสำรองว่าจะ อ่า ทำยังไงดี ต้อง ต้องมีการปรับตัวแบบไหนนะครับ ก็เลยทำให้เกิดความกังวลขึ้นนะครับ ซึ่งระยะเวลาในการเกิดความกังวลเนี่ยครับ คือมันก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นมาได้ประมาณช่วง อ่า ตีเป็นตัวเลขนะครับประมาณสัก 3 อาทิตย์ให้หลังนะครับ ก็ค่อย ๆ สะสมมาทีละนิดทีละน้อยนะครับ จน ณ ปัจจุบันน่ะครับก็เริ่มที่จะ อ่า มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นว่า เราจะต้องดิ้นรนยังไงดีนะครับ ก็บางครั้งคืออาจจะรู้สึกหมดไฟ หรือว่าท้อเป็นบางครั้ง แล้วก็ในระยะยาวก็ไม่รู้ว่าจะรักษาแรงจูงใจที่เหลือได้ยังไง ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ
อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ชา อ๋อ ก็เข้าใจความรู้สึกคุณนะคะ ทีเนี้ยเท่าที่ฟังมาก็เข้าใจว่า งานที่คุณทำ อาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของงานประจำใช่ไหมคะ?
อืม ครับ ถูกต้องเลยครับ ก็เป็นลักษณะของ เอ่อ งานที่รับมาเป็น เป็นจ็อบ เป็นจ็อบมากกว่านะครับ อืม
อืม ตรงนี้ก็เข้าใจแล้ว เพราะฉะนั้นแล้ว ก็คือ เอ่อ งานที่รับมาเป็นจ็อบ เป็นจ็อบ หรือว่าเป็นพรอเจกต์แบบเนี้ย ก็คือถ้าหากว่างานนั้น ๆ จบไป อ่า คุณก็อาจจะต้องหางานใหม่ ถ้า ถ้าไม่มีงาน หรือไม่มีจ็อบไหนเข้ามารอก่อนล่วงหน้า ก็คืออาจจะเป็นความกดดัน ที่คุณรู้สึกว่า โอ้ เนี่ยแล้วเราจะต้องไปเริ่มหา อ่า พรอเจกต์ใหม่ หรือว่าจ็อบ จ็อบนั้นน่ะได้ยังไง? ที่ไหน? แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไร? ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ใช่ไหมคะ ที่ก็เลยทำให้คุณรู้สึก เฮ้อ หมดไฟ? เพราะว่า โอ้ แต่ละครั้งที่จะต้องหางานใหม่ ๆ มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ใช้พลังงาน ใช้พลังกาย พลังใจเนี่ย แล้วก็พลังสมองค่อนข้างเยอะ ตรงเนี้ยเราเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะ?
อืม ถูกต้องเลยครับ เพราะว่าบางทีน่ะครับกว่าที่เราจะได้เข้าร่วมแต่ละพรอเจกต์ หรือว่าแต่ละจ็อบน่ะ มันจะต้องมีการผ่านด่านแต่ละอย่างมาน่ะครับ มันจะต้องมีการถูกทดสอบว่า เรามีคุณสมบัติที่เหมาะ จะได้เข้าร่วมกับพรอเจกต์นั้นไหมนะครับ อันเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็อย่างที่คุณว่าเลย ก็คือมันใช้พลังงานสมอง อ เยอะมากเลยครับ แบบว่าต้องมีการทดสอบ ม มีการวัดความสามารถนะครับ บางครั้งอาจจะต้องมีการทำข้อสอบปรนัย ไปในตัวด้วย แล้วควรจะต้องมีการทำ อ่า ให้มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า 90% อะไรเงี้ยครับ ถือว่ามันเป็นความท้าทาย คือพูดตามตรงเลยนะครับ ผมรู้สึกว่า มันมีความท้าทายมากกว่าการที่จะสอบเป็นข้าราชการมากยิ่งกว่าคุณ แบบมันถูกกดดันภายในระยะเวลาสั้น ๆ นะครับ ถ้าเกิดเป็นการสอบ ก.พ. นะครับ ถ้าเผื่อเป็นการเปรียบเทียบเนาะ เอ่อ อย่างการสอบข้าราชการน่ะ เราก็แค่อ่านหนังสือ แล้วก็ อ่า สอบให้มันได้นะครับ แบบ ช ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป แล้วมันจะมีความกดดันในครั้งเดียว ก็คือวันสอบ ณ วันนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น อ่า การทำงานของพรอเจกต์เหล่าเนี้ย คือมันต้องมีการ อา ทดสอบ มากกว่าหนึ่งวันนะครับ อา โอเค วันเนี้ยเราทดสอบส่วนนี้เสร็จปุ๊บ วันถัดมาก็อาจจะมีแบบทดสอบเพิ่มเติมที่เราต้องทำต่อ อย่างเงี้ยครับ ก็ต้องผ่านด่านไปทีละสเต็ปนะครับ แล้วก็ถือว่ามีความตื่นเต้นมากเลยครับ อืม
อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ตรงเนี้ยค่ะ พอได้ฟังแล้วรู้เลยว่า คุณเป็นคนที่ เก่งแล้วก็มีความสามารถมาก ๆ นะคะ เพราะว่าอย่างที่คุณพูดมาเลยว่า กว่าจะผ่านด่านแต่ละด่าน กว่าจะทำแบบทดสอบผ่านนะคะ ก็ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วทีเนี้ยไม่ได้ว่าทำครั้งเดียวจบ ก็คือถ้าพรอเจกต์นั้นจบ คุณก็ต้องทำอยู่เรื่อย ๆ นะคะ มีการทดสอบอยู่เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงในเรื่องของความสามารถเนี่ย คุณมีมากเต็มล้นอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้ ให้คุณ เอ่อ บอก ตัวเอง แล้วก็ให้กำลังใจตรงนี้ กับตัวเองก่อนเลยนะคะว่า "เราอะเป็นคนที่เก่ง แล้วก็มีความสามารถ" นะคะ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้ถูก ร รับเลือกนะคะ ให้มาทำงานในแต่ละพรอเจกต์ บางครั้งถ้ามีการถูกปฏิเสธบ้าง ก็ไม่อยากให้มองว่า "เราไม่ได้มีประสิทธิภาพ หรือความสามารถ" นะคะ อาจจะด้วย อ่า ปัจจัยอื่น ๆ หรืออะไรก็ตาม จำนวนคนที่เขาต้องการอาจจะครบแล้ว หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่มันนอกเหนือจากความ อ่า เขาเรียกว่า ความควบคุมของคุณนะคะ หากเรา เอ่อ ทำเต็มที่แล้วนะคะ อย่างเช่น เวลาที่คุณทำแบบทดสอบต่าง ๆ แล้ว คุณทำเต็มที่แล้ว แล้ว เอ่อ ไม่ผ่าน อันนั้นก็คือ ไม่เป็นไร อยากให้บอกตัวเองแบบนี้ แต่ว่าไม่อยากให้มองว่าเรา "โอ้โฮ ทำไม่ดี หรือว่าเราแบบ อะไร ไม่ ไม่ ไม่เก่งเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่นะคะ ก็ให้เป็นเหมือนแบบว่าบทเรียน แล้วก็ โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่น นะคะ แต่เข้าใจค่ะว่า ตรงเนี้ยอาจจะ ใช้พลังงานเยอะ ก็เลยอยากจะถามคุณนิดหนึ่งว่า คุณได้มีเวลาพักผ่อน ไปออกกำลังกาย หรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะช่วงนี้?
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ ครับ คือเรื่องนี้น่ะก็ อ่า มีการจัดตารางเวลาอยู่ครับ คือผมก็พยายามที่จะ อ่า สร้างแรงจูงใจ หรือว่าแรงกระตุ้นให้กับร่างกาย มันไม่ให้มีอาการเมื่อยล้ามากเกินไปด้วยครับ ก็อย่างการออกกำลังกายเนี่ยแหละ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ก็มีครับ มีการแบ่งเวลาในการออกกำลังกายครับ คือหลัก ๆ เลยอะใน 1 วัน ผมจะไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับ เป็นเวลา อ่า ประมาณ 30 นาที ก็เป็นการวิ่งจ็อกกิงไปเรื่อย ๆ หรือบางครั้งก็แค่เดิน เดินเร็วนะครับ ให้ร่างกายของเรา มันได้ขยับเขยื้อนหน่อยนะครับ ไม่ ไม่อยากที่จะอุดอู้แต่อยู่ในที่ทำงานมากเกินไปนะครับ เดี๋ยวกลัวเรื่องของ อ่า โรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็อาจจะเสียสุขภาพจิตได้ ก็เลยต้องมีการที่จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนส่วนนี้ไปเรื่อย ๆ ครับ ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่า วิธีการออกกำลังกายเนี่ย มันเป็นวิธีที่ดีที่ ส ที่สุดไหม? ก็ต้องขอสอบถามหน่อยนะครับ
อืม อือฮึ ค่ะ อ อืม ค่ะ แน่นอนค่ะ การออกกำลังกายนะคะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะ แล้วยิ่งคุณแบบว่ามีความคิด แนวคิดที่ดีมาก ๆ ค่ะ การที่เราแบบว่าอุดอู้อยู่แต่ในห้อง อยู่แต่ในบ้าน หรือว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยนะคะ มันก็จะทำให้ร่างกายเราอะ อาจจะ อ่า มีปัญหาได้ ในเรื่องของสุขภาพ เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการนะคะ ความเคลื่อนไหวนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณได้ไปออกกำลังกายบ้าง ในแต่ละ อาทิตย์ละสัก 2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ย ก็เป็นเรื่องดี ให้มันมีความสมดุลกันระหว่างการทำงาน แล้วก็ออกกำลังกาย แล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะ ก็อย่าลืมในเรื่องของการพักผ่อน คือการหลับนอนด้วย เพราะว่านั่นก็มีผลมาก ๆ ต่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะคะ แต่สุขภาพจิตใจเราด้วยเหมือนกัน เพราะในช่วงนี้ ในยามนี้ที่เรากำลังมีความกังวลว่า เอ๊ะ เราแบบ อ่า กังวลเรื่องงานจะทำยังไงดีถ้าเกิดพรอเจกต์มันจบ? หรือว่าเราต้องการหาแรงจูงใจ แล้วช่วงนี้เราก็หมดไฟอยู่นะคะ การที่เราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ การที่เราได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และนอกจากนั้นการที่เราได้รับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้นะคะ ที่อาจจะดูเหมือน อุ๊ย มันเกี่ยวอะไรกับ กับแรงจูงใจ? เกี่ยวค่ะ เพราะว่ามันจะทำให้เรามีสุขภาพกาย และใจที่ดี มีสมองที่ปลอดโปร่งนะคะ แล้วมันก็จะช่วยให้เรานั้นน่ะคิดได้ว่า เออ เนี่ย เราจะต้องทำยังไงต่อไป อ๋อ เนี่ย พรอเจกต์มันอยู่ประมาณนี้นะ ใกล้จะจบแล้ว เฮ้ย เราลองหาพรอเจกต์อื่น หรือว่า หรือเราจะไปทำอย่างอื่นรอดีไหม? หรือว่าทำควบคู่ดีไหม? อ่า เราจะทำงามประจำควบคู่ดีไหม? แล้วทำงาน อ่า พรอเจกต์เนี้ยเป็นงานเสริม คือตรงเนี้ยค่ะมันจะ เขาเรียกว่า มันจะลิงก์กัน มันจะช่วยกัน ส่งเสริมกันในเรื่องของ อ่า การพักผ่อน แล้วก็ทำให้เรานั้นน่ะ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ อ่า สดชื่นอะนะคะ ทีเนี้ยค่ะ ก็อยากจะสอบถามคุณอีกนิดหนึ่งว่า คุณมีความคาดหวังยังไงกับ กับตัวเอง? กับงานในอนาคตข้างหน้า? คุณอยากที่จะทำเป็นงานพรอเจกต์แบบนี้ไปเรื่อย ๆ? หรือว่าคุณมีความคิดว่า อืม หรือว่าจะทำงานประจำด้วยดีอะคะ?
อืม อืม อืม เออ คือหลัก ๆ เลยเนี่ยก็ต้องการที่จะทำงานประจำไปด้วย แล้วก็ทำงานเสริมไปด้วยนี่แหละครับ คือ อ่า ที่เราตั้งใจที่จะมาทำงานเป็นจ็อบ ๆ เงี้ย เพื่อที่จะเรียนรู้ลักษณะของการทำงานก่อนน่ะครับ เพราะว่า อ่า เราเพียงแค่ได้ยินข่าวว่า โอเค การทำงานบนโลกออนไลน์ อะไรพวกเนี้ย คือมันอาจจะ อ่า จริงหรือไม่จริงก็ได้ครับ ก็เลยอยากจะลองพิสูจน์ดูนะครับ แต่สุดท้ายเราก็เห็นผลลัพธ์ออกมาแล้วว่า โอเค มันจริงนะครับ แล้วทีเนี้ยคือก็ทำให้มีความคิด แล้วก็มี เขาเรียกว่าไร ช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับ เผื่อวันใดวันหนึ่งอะถ้าเราตกงานจริง ๆ ขึ้นมานะครับ นี่แหละ งานเสริมพวกนี้แหละอาจจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถที่จะผลักดันให้เรา อ่า มีชีวิตต่อไปได้นะครับ เนาะ เพราะว่าบางคนน่ะคือ บางคนน่ะเขาอาจจะตกงานประจำ แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นลู่ทางต่าง ๆ แบบนี้ได้นะครับ เขาอาจจะต้องรีบมีการเปลี่ยนงานโดยทันที แต่ว่าถ้าเรามีพรแสวงที่จะหา อ่า สิ่งใหม่ ๆ ทำ อะไรพวกเนี้ย แล้วมาเจองานแบบเนี้ย ผมว่า มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับ โดยสรุปแล้วอะก็คือ ก็ต้องการที่จะหางานประจำทำแล้วก็หางานเสริมไปด้วย แบบนี้นะครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ เห็นด้วยกับคุณนะคะ ความคิดคุณแบบยอดเยี่ยมมาก เพราะว่าจริงอย่างที่คุณพูดค่ะ ตอนนี้คุณมีประสบการณ์แล้วในเรื่องของ อ่า การทำออนไลน์ อะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วการทำงานเป็นจ็อบ ๆ เป็นพรอเจกต์ อย่างเงี้ย เชื่อว่า คุณเคยทำมา เอ่อ ไม่ ไม่ 1 ก็ 2 ก็ 3 พรอเจกต์ เพราะฉะนั้นน่ะ คุณมีประสบการณ์แล้ว แล้วทีเนี้ยค่ะอาจจะให้รางวัลตัวเองบ้างเป็นกำลังใจว่า "เนี่ย เราอะเก่งนะ เราทำมาได้เยอะขนาดนี้แล้ว" แล้วถ้าเพื่อต้อง หากต้องการจะสร้าง อ่า เขาเรียกว่า แรงจูงใจตัวเองให้รู้สึกไม่กังวล ก็ในช่วงที่มีงานพรอเจกต์ทำอยู่นี้ ก็อาจจะลองหางานประจำทำควบคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะ จะได้ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะ
อือฮึ อืม ครับ คือวันเนี้ย ก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็คำปลอบใจมาเยอะเลยครับ เดี๋ยวยังไงก็จะเอาไปลองปรับใช้เนาะ แล้วก็ขอบคุณมาก ๆ เลยครับที่ให้ อ่า คำปลอบใจดี ๆ อะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอบคุณครับ
ด้วยความยินดีนะคะ เอาใจช่วยค่ะ